Ayan, sabi mo nga kanina nakadepende ka na sa gadget, 'di ba? Ah, tulad ko, yung parang dahil nandiyan naman si Alexa, sa halip na mag magba-browse ako sa internet, magta-type pa ako
Mm. Mm. Mm.
Nakakaapekto siya kasi parang, tinuturuan ka niya maging tamad, hindi naman siguro para sa akin lang yun, ah, <chuckles> tinuturuan niya ako maging tamad, pero depende na rin sa iba, 'tsaka depende sa'yo. Ah, ayun magsasalita ka nalang sa halip na yung mag-e-explore ka pa magtatanong ka muna sa iba, halimbawa sa kapatid mo, sa anak mo, tanong ka muna kay Alexa ka na kaagad magtatanong. Tulad ng, papatayin mo yung ilaw sa halip ilang hakbang lang naman para mapatay mo yung ilaw at tu uutusan mo pa si Alexa. <laughs>
Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Totoo. Totoo kumbaga may mga, ah, advantage, and disadvantage, din to mga gadgets na 'to.
Oo, and di isa pa, ah, tungkol sa gadgets, may anak kasi ako na 13 year old. Po um, pinagsisisihan ko na pinalaki ko din siya na gadget agad bago mag matutong maglakad. Kasi inaa lalo na ngayong bakasyon, inaabot tal talaga siya ng madaling araw naglalaro lang siya, o alam mo yung oo, walang screen time 'tong batang 'to, nag-aaway lang kami. Alam mo pamilyar ka ba dun sa laro na ro Roblox, mga ganiyan? Ayan na naku sabi ko sa'yo inu-umaga siya diyan sabi niya nakakaaliw daw kasi sabi niya, "Ma 'wag ka munang magulo pa 'pag natapos na 'to kasi wala daw pause, tsaka magagalit daw yung mga kalaro niya." Sabi ko, "Anu ba yan." Nag gumagawa siya ng bahay.
Hmm, okey. Oo. Nako hindi talaga maganda yan, dapat meron talagang screen time. Oo, mm. Mm. Mm. Yun nga lang. Parang yun na nga lang ang naging oo naging disadvantage kasi talagang napapabayaan na rin ng mga bata. Pero kasi tama. nasa pagkontrol na rin talaga yan ng mga magulang kung paano nila iaano.
Oo. Oo, tama. Mm, ay pero merong ano, yun ang disadvantage na nasosobrahan siya sa screen time at saka, ah, parang tinatamad siyang lumabas para maglaro mas gusto ko kasi din kasi yun, eh, na-e-exercise siya, kaya natuwa naman ako nagkaroon ng basketball dito, pero after ng basketball, cellphone ka talaga agad, Roblox kaagad or pagkabante yung computer, sa computer naman siya. Pero ang kinagandahan naman niya, natutuwa din naman ako kasi hindi naman kami English speaking dito sa bahay.
Mm. Mm. Mm. Mm.

Ah, talaga paanong gano'n parang pa'nong mas tao na? Example.
Mm, mas yung respond yung yung yung response niya mas accurate.
Parang hindi na siya robotic gano'n?
Ah, hmm, parang gan'yan pa rin parang gan'yan pa rin pero kasi yung response niya mas very accurate niya mas mabilis, ah, yung response, oo kasi yung dating edisyon parang merong few del few seconds delayed. So, itong bagong edisyon is parang kausap mo lang talaga nagre-respond talaga siya. Ikaw ba may mga naging experience ka na sa mga talagang, ah, nakadepende sa gadget aside diyan kay Alexa, ah, ano ano pa yung mga nakadepende ka na gadget? Cellphone yata 'no? Oo.
Gano'n pa rin? Ay, talaga? Ang galing! Mm. Ah, high-tech. Yung mga gadget? Ako talaga iPhone, oo, cellphone talaga number 1 iPhone kasi, si iPhone lalo na nga mahilig kasi ako magpicture, ginagamit ko din sa sideline ko nagsa-sideline kasi ako sa real estate. Ang linaw niya kasi malinaw yung mga picture niya tapos lalo na pag sa outdoor, as in talagang di mo na kailangan ng filter ang ganda ng, ah, picture, yun naman more on for pictures tapos, ah, isa pa kasi yung ano niya, eh, yung yung security features din kasi ng Apple, di ba na wala sa ibang wala sa android, yun ang gustong-gusto ko, gano'n.
Mm. Mm. Mm. Oh, okey. Mm. Yes. Mm. Hmm, yes. Mm. Mm. Mm. Yes, oo, saka napaka na napakaganda ng, ah, iPhone kasi kaya magiging depende, eh, dependent ka talaga sa kanya. Kumbaga parang pag hindi mo nga siya hawak parang, parang nawala ka ni parang kulang talaga, hmm.
Oo. Yung parang oh, parang kulang kulang talaga yung, kulang oo parang ako naman parang kulang yung parte ng katawan ko. Halimbawa pupunta lang naman ng pupunta ka lang ng grocery babalik ka pa sa bahay naiiwanan ko yung cellphone ko, <chuckles> mga gano'n kasi parang ano na, eh, calculator, ay talaga?
Mm, ako naman may oh. Yes totoo 'yan, ako naman mahilig akong mag-edit-edit. Tama, mahilig ako mag-edit ng mga videos, ah, sa sa online pag, ah, hindi naman, hindi naman content creati-creator, hindi naman ako content creator pero mahilig lang ako pag namamasyal ako yes yun nga na nag la gumagawa lang ako ng sarili kong reels and nag-edit lang ako ng sarili ko napakaganda lang.
Oo. Sa laptop 'yan? Saan ka nag-eedit sa ano, Adobe or ibang ano, ibang software?